Tageweise hätte ich damit keine Probleme, dann wäre das, ähm, für mich ganz einfach. Am Montag arbeite ich für X, am Dienstag für Y. Ähm, leider ist es nicht nur stundenweise, sondern, ähm, die Jobs sind auch ganz unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel, ähm, Lehrerin für Englisch und Deutsch. Und ich u unterrichte für 2 Onlineschulen, ähm, hauptsächlich Deutsch und habe nebenbei, äh, 1, 2, 3 private Schüler, ähm, die ich aus 'ner vorherigen Arbeit auch noch kenne. Ähm, bei den
Mhm. Genau, genau, genau. Ja. Okay. Also, so was wie Nachhilfe?
Nein, ich bringe denen richtig Deutsch bei. Ich lebe im Ausland. Also, das ist Deutsch als als Fremdsprache.
Mhm. Ah, okay, okay. Aber das ist also also okay, das ist dann aber individual. A ah ja, gut, jetzt hab ich's verstanden. Mhm.
Ja. Ja. Ähm, und bei den beiden Schulen ist es so: Äh, bei der einen muss ich richtig nach den Jobs suchen, das heißt ich muss immer präsent sein, ich muss immer auf deren Website klicken, und die andere ja, ja, ja, nein, es ist online, das ist alles automatisiert. Ähm, und je mehr ich präsent bin online und bei denen auf, äh, den Kalender schaue, desto mehr Stunden kann ich machen.
Ja. A aber die sind auch online oder sind die f äh, physisch? Alle Ist alles online, okay. Okay, okay.